อ๋อ ก็มีนะครับ โดย อ่า อาจจะเรียกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับ ก็อาจจะเคยที่แบบ เอ่อ ไปทำงานแบบในช่วงแรก ๆ เนาะ ที่เราแบบเข้ามาทำงาน อย่างเงี้ย ใน ในสมัยที่แบบเรา อ่า เรียนจบ แล้วทำงานใหม่ ๆ เนี่ย ก็จะมีช่วงหนึ่งครับ ที่ผมเนี่ย ได้เข้าไปแบบว่าเข้าสู่โลกของ จาก เปลี่ยนจากโลกการเรียนเนาะ เป็นโลก ของ งานเนี่ย โอ้โฮ บอกตรง ๆ นะครับ ตอนนั้นเนี่ย คือไม่รู้จะพูดยังไง ปรับตัวไม่ถูก เพราะว่าด้วยเราเป็นมือใหม่ด้วย อะไรอย่างเงี้ย แล้ว คือเราอาจจะโดนแบบว่า สิ่งที่ ไม่ดีมาด้วย อะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นว่าตอนนั้นน่ะเหมือนกับเครียดกันแบบว่า บางทีเนี่ยนะครับ เกือบจะเป็นซึมเศร้าเลยนะครับตอนนั้น เพราะว่าเราอะไม่รู้จะปรึกษาใคร หรือว่าเราไม่รู้จะทำตัวยังไงครับ อ่า โดยที่ คือ อ่า ครับ อือฮึ
อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ แล้วเขา อืม พอจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ มันเป็นยังไงอะคะ ตอนนั้นน่ะ พอจะจำได้หรือเปล่าอะคะ?
ได้เลยครับ เนี่ยแหละครับ เหตุการณ์เนี่ย ก็คือเหมือนกับว่า คือการที่เราเนี่ยนะครับ ไป ไป เข้าไปใหม่ ๆ เราก็จะเหมือนกับ อ่า ทำความรู้จักกับ อา คนใหม่ แล้วคนใหม่เนี่ยเขาก็อาจจะแบบว่าบาง คน บางคนเขาก็ไม่ชอบนะครับ ซึ่งอันเนี้ยตอนแรกก็ไม่คิดอย่างนั้น แต่ว่า หลัง ๆ มาเนี่ยก็เพิ่งมารู้นะครับว่า คือบางคนเขาเห็นหน้าเราเขาก็ไม่ชอบตั้งแต่แรก อะไรแบบนี้ด้วยนะครับ มีแบบนั้นด้วย ใช่ครับ ไม่ชอบขี้หน้า อะไรอย่างงี้เลยนะครับ คือแบบ โอ้โฮ พอมารู้ทีหลังเนี่ย ก็คือเหมือนกับ โอ้โฮ รู้สึกว่ามหัศจรรย์มาก มีแบบนี้ด้วย อะไรอย่างเงี้ย ซึ่ง ปลุกชีวิตจริงเนี่ยครับยิ่งกว่าละครอีกครับที่ผมเจอมาเนี่ยนะครับ ก็คือมาถึงเนี่ยนะครับ คือเหมือนกับว่าทำงานในช่วงวันแรก ๆ ก็จะเจอ อ่า ในวงการทำงานเขาอาจจะเรียกมนุษย์ลุง มนุษย์ป้า อะไรเงี้ยครับ เจอรับน้องเลยครับ อื้อฮือ มาถึงเนี่ยนะครับ โดนไปถ่ายเอกสาร อะไรอย่างเงี้ย เป็นวัน ๆ นะครับ โอ้โฮ ช็อกโลกเลยครับ ตอนนั้น คือ คือมาคนละเรื่องกันกับสายงาน แต่โดนใช้ไปถ่ายเอกสาร แล้วก็ใช้ให้แบบ คือแทบจะ คือเรามาทำงานในส่วนของแบบว่างานไอทีอะไรต่าง ๆ ใช่ไหมครับ แต่เราเนี่ยต้องไปถ่ายเอกสาร แล้วก็ไปซื้อน้ำเนี่ยนะครับให้พวกผู้ใหญ่ครับ ให้พวกที่คนมีอายุครับ ลงไปซื้อกาแฟให้บ้าง อะไรให้บ้ง แบบโทรไปสั่งข้าวให้บ้างก่อนเที่ยง อะไรอย่างเงี้ย แบบเหมือนไปเป็นประสานงานนะครับ เหมือนไปเป็นพนักงานประสานงานเลย อะไรอย่างเงี้ย
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อืม มีอย่างงี้ ด้วย <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม โอ้โฮ อื้อฮือ อือฮึ ค่ะ อืม อื้อฮือ ค่ะ อื้อฮือ อา อืม เหมือน General เบ๊ อะไรอย่างงี้เปล่าคะ?